Para mapadali tapos katulad katulad din ng sinabi mo 'di ba, pagdating sa mga guro na ganyan dapat, um, kilalanin din nila yung mga estudyante nila na pa'no sila pa'no sila mag cope up sa lesson, gano'n, 'di ba? Mayro'n naman mga estudyante na madaling maka-cope up sa lesson, eh. Pero nasa sa paraan din ng teacher kung pa'no na lang siya magtuturo. Minsan, eh, yung ibang mga teacher ginagawa nilang masaya sa klase kasi parang habang masaya yung mga bata na habang nagkaklase mas nag mas madali sila nag natututo. Yung iba naman sobrang istrikto o istrikta.
Tama, tama. Tama, tama. Tama, tama. 'Wag masyadong resu 'wag masyadong seryoso 'di ba?
Oo, yung iba naman sobrang istrikta 'di ba, yung sobrang terror magturo. Minsan naman dinadaan nila sa takot yung mga bata para mag-aral mabuti gano'n. May kanya-kanya kasi silang paraan, eh 'di ba? Pero importante rin sa'tin siguro yung sa pamilya mismo 'no, sa pag-gagabay ng mga magulang sa mga estudyante. Kasi minsan yung mga magulang sobrang busy na sa trabaho o kaya naman, ah, kung ano-ano yung inaasikaso, hmm.
Mhm, tam, tama. Tama. Mm. Tama, tama, tama. Tama, wala ng oras ma-ano ma asikasuhin yung anak 'di ba? Kasi 'yon nga, eh, napakabusy na. Akala na siguro, eh, eh, pinapasok na lang sa paaralan okey na, 'di ba?
Oo. Okey lang, oo. Mhm, hina sabihin na natin, eh, hinahatid lang, mm, hinahatid sa school pero pag-uwi akala nila nag nakapag-aral mabuti 'yon pala hindi, kung hindi man lang nila nakaka-usap mag
'Baga dapat ku-kumustahin din. 'Di ba? Oo nga, oo nga, kumbaga kukumustahin din nila kung kumusta yung klase, 'di ba?
Mhm, mm. At saka natutulungan ba nila sa paggawa ng mga alituntunin na pinapauwi ng mga guro 'di ba, parang gano'n. Kailangan, ah, nando'n pa rin talaga yung pagtutok din nila bilang magulang. Kasi sila yung do'n pa lang sa pamilya nila alam na nila kung ano yung kakayahan ng anak nila, eh, kasi masasabi na agad, eh, "itong anak ko na 'to may marunong 'to, eh, ah, kailangan lang i-push" gano'n, 'di ba? Parang 'di ba, ka kabisado natin yung mga anak natin, pag halimbawa nasa nag-aaral yan, eh, kaya dapat lagi natin silang tututukan, 'yon. Ang laking tulong sa kanila no'n kasi, ah, mag e-enjoy din sila sa pag-aaral at the same time natutulungan natin sila para mas ma-develop yung, ah, yung learnings nila sa pa sa paaralan 'di ba?
Ah, ah. Tama, tama. Mhm. Oo nga, tama, tama. Oo, tama. Tama, tama. Tama. Tama, tama, sang-ayon ako diyan. Tama, tama.
Hmm, ayun 'no.
Ah, kumbaga, ah, sa kabuu sa kabuuan kapag nagtulungan ang guro at pamilya, eh, magkakaroon ng mas magandang epekto sa mga estudyanteng nahihirapan sa klase, 'di ba?
Mhm. Oo.

Na ano Um, sabihan ko sila kung ano, ah, kung di mo gagamitin ang tamang paraan ng pag-aaral madali kang malito at mahirapan sa pag-intindi ng sa klase, di ba?
Mhm. Oo, kasi totoo naman na ano, eh, di ba? May, may mga bata na pumapasok lang sa eskwela pero hindi naman talaga nag-aaral. <snorts> May mga gano'n, eh, di ba? Mm.
Kasi kung Tama, tama. Hindi isinasapuso yung ano nila yung pag-aaral nila. Kumbaga panay copy lang sa ano, kahit 'yon naman yung ginagawa ko dati. <laughs>
Mm, kumbaga nag Mm. Parang puro bulakbol lang yung ginagawa, hindi lumiliban sa klase yung mga ganong tipo, di ba?
Oo. Tama, tama. Kumbaga ano, um, dapat intindihin talaga nila kung ano yung pinag-aralan nila hindi yung basta-basta na lang nagme-memorize 'tsaka gano'n di ba? Kumbaga sa isapuso rin nila isip, puso.
Hmm. Mhm. Mhm, ako minsan sinasabi ko, eh. Sinasabi ko minsan sa mga pamangkin ko na nag-aaral pa. Sabi ko, "okey lang na magbulakbol kayo minsan pero alalahanin niyo pag yung may, pag may naging problema kayo sa eskuwelahan nasa huli kako yung pagsisisi" kako, gano'n sa kanila, eh. <laughs> Kasi pag may bumagsak kayong subject yung ganong tipo, di ba? Uulitin mo nanaman yung mga subject na 'yon o kaya naman uulit ka uli kung anong grade ka, di ba?
Mhm. Oo, nga 'no, kumbaga ano para maano sila, mabuhayan. Oo, tama tama.